Да, не какой-то там скрипучий, э, хриплый, не хриплый, неважно, но, м, мы говорим о том именно, что человек немножко горд за то, что он обладатель вот такого голоса.
Ага, ага. Ну, типа, записывает, сам сам записывает, сам кайфует в процессе записи и уверен, что тебе будет приятно его слышать.
Вот. Именно в этом. И именно в этом мой вопрос. То есть такой самовлюблённый человек, он отправляет сообщения. Вот, потому что я щас перечислил.
Мгм. Ну, слушай, во-первых, щас я отвечу на твой вопрос развернуто. Во-первых, почему же он такой уж самовлюбленный? А чего в этом такого самовлюбленного? Я вот очень люблю свой голос.
Пожалуйста. Не, я в этом негатива не вижу. Ты н н не не услышь меня неверно, негатива не вижу. Я имею в виду
Вот-вот. Я люблю свой голос, кстати.
Хорошо.
То есть на насмешу всех, особенно себя. Но я к этому отношусь с иронией, конечно же, конечно же.
Да, ха Но есть же люди, кто не любит свой голос. Как бы это твое личное дело, что ты к нему относишься с любовью или, э, с нелюбовью. Но я именно имею в виду, что человек любит любит свой голос, и как бы пользуется им для того, чтобы отправить это самое звуковое, потому что ему кажется, что эт да.
Ну, вполне возможно, да.
Возможно, да? Такой вариант?
Вполне возможно, да. Я вот знаю, я ж говорила уже, что я вот знаю парочку, троечку и четвёрочку людей на этом свете, которые- вот я уверена- точно будут рады слышать мой голос. Я им отправляю голосовые, в том числе.
Мгм.